Как ты сохраняешь родные обычаи вдали от родины?
Ой, ну вообще это всегда какие-то национальные праздники, я с стараюсь участвовать. То есть это, ну, праздник Наурыз- это для тюркоязычных. То есть это там Турция, туркме Туркменистан, там Кыргызстан. Для этих стран, э, ну, это Новый год буквально. Короче, там 1 января что для вас- это 22 марта для нас. То есть несет ага.
Мгм. Мгм. Ага, окей. А как это- возвращаешься домой, если находишься далеко, или как вот ты говоришь, ты вот участвуешь в них? Как это, э? М.
Окей. Ну, конечно, да, то есть <chuckles> нь не получается вернуться просто из-за работы и, а, конечно же, из-за там других там обстоятельств, ну, там учеба тоже. Поэтому мне приходится либо в консульстве в консульство идти. М, там обычно вот, ам, консульство Казахстана в, э, стране, где я живу, всегда устраивает там и зовет там других, а, центральноазиатские страны, чтобы как-то встретить вместе, там, Новый год наш. И там мы готовим.
Мгм. Мгм. Мгм. Даже так, само консульство собирает вас, и как-то как-то получается такая община, грубо говоря. То есть всех вместе д на праздники? Консульство?
Мгм. Ага. Ну да, можно так, м м, так и есть буквально. То есть, ам, конечно, они сами зовут, а, сами еду там, что-то готовят, но сами какие-то мероприятия, да, то есть именно какие-то песни национальные, а, какие-то танцы, да. То есть это всё делается студентами, которые они обучаются здесь. А, которыми они здесь обучаются. Мгм.
Ничего себе. Мгм. Так. Ага, то есть это инициатива есть какая-то, получается, да? То е э, какая-то группа, вот такая студенческая волонтерская. Ага!
Абсолютно, да. Это волонтерская. Мгм. Да, именно волонтерская работа. То есть они могут всё сделать, то есть как-то, м, деньги выделять на это, чтобы вот мы, находясь, вроде бы там в нескольких тысячах километров, могли тоже праздновать это. А, там еду для нас приготовят, но, м, они вот берут самых таких популярных и более таких, ам, которые любят именно воло волонтёрство. Да, активных именно, да, волонтеров. И вот, а, они стараются какие-то там песни добавлять, то есть это очень прям, а, конечно, очень помогает. Там для нас, а, этот праздник- это такое ощущение весны, обновления, там новые, <chuckles> более влюбчивые настроения. То есть это всегда вот прям очень приятно так находиться. Ну, конечно, не всегда консульство. То есть, м, можно иногда там к друзьям можно пойти, а, как-то что-то приготовить, тоже вместе покушать или просто что-то посмотреть, конечно. То есть всегда можно импровизировать. Да.
Мгм. Ак активные, да. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Слушай, вот просто возник такой тогда вопрос. Интересно, а а насколько вот для тебя важны вообще в целом обычаи твоей страны, вообще там семьи?
Окей. Хорошо. Ну, для меня абсолютно это неважно, если честно, так смотреть. То есть я могу спокойно выжить там буквально год, там 2, 5 лет н без того что, там ка без каких-то обычаев, да. То есть я могу не праздновать там Новый год, это бу есть, пусть это будет тюркоязычный Новый год. Но больше проблема в том, что как-то хочется обратно, что-то домашнее почувствовать. И это абсолютно не всегда какие-то родные обычаи обычаи. То есть это больше какое-то там, что-то хочется приготовить, это тоже, я считаю, обычаи, то есть, м, даже еда это может быть. И тогда я могу вот позвонить просто маме обычно. И мы с мамой, благо тут разницей <chuckles> разница часам, когда у нее вечер, я вот, у меня пока что день. И я на обед, короче, могу что-то приготовить, и она вот может, а, мне мое любимое блюдо, но оно, это, конечно, не казахское, это а славянское. Это солянка. Я просто обожаю солянку кушать! Вот мне кажется.
Ага. Мгм. Так. Мгм. Прекрасно. Мгм. Ага. Ага! Это вкусно, это вкусно. <chuckles>
Да, это для меня вот, это самый лучший су суп, который есть вообще на планете. Поэтому вот тоже можем вместе так, э, п по видеозвонку общаться, там она тоже может там что-то готовить, тоже она сама. И вместе так, очень прикольно благодаря интернету и социальным сетям, что можно, а, даже так, находясь на далеке, можно так делать.
Мгм. Мгм. Скажи, пожалуйста, а вот в стране, даже вот где ты находишься, есть ли такое, что сами люди собираются, в общем-то, помимо консульства и празднуют какие-то вот праздники? Вот, например, в сла а, в в славянские праздники типа вот Масленицы есть. То есть там независимо от чего люди там выходят, что-то, м, и дома пекут блины, и выходят на какие-то ярмарки. А вот в твоей стране, где ты живешь, что-то такое есть? Какие-то обычаи, которые вот так вот празднуются?
Окей. Хорошо. Мгм. Окей. Ну, смотри, прям таких обычаев, а, я не замечал, кроме именно да.
Ну или традиция, может быть. Или еще что-то?
Ну, конечно, то есть, ам, то есть у нас на 16 декабря- это День независимости Казахстана. Мы всегда, вот, стараемся вместе, ну, видеться, обычно там, ну, не так холодно, поэтому можно на улице погулять, то есть, а, какие-то там привет передать своим родным. То есть, а, это пат потом всегда выставляют. То есть нас очень мало, м, в стране, где я нахожусь, поэтому очень так приятно, что они могут запостить видео с нами, а, в, э, в каких-то социальных сетях, и потом наши родные могут это посмотреть. А с другой стороны можно, м, у нас есть такое, что, ну, это не праздник- это просто такой "Казах партия" называется. То есть это казахская вечеринка. <laughs> Н-да. Ха.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. О, <chuckles> звучит очень неплохо, к э! Звучит очень хорошо. Так, н наверно, там очень много чего происходит. Слушай. Эх.
Да. Ну, конечно, да, то есть это такая вечерин ну, как смотреть? Это просто начинается как квест там, к, э, 8. Там какие-то интеллектуальные вещи могут быть или там танцы, ну, хотя не совсем танцы, это просто еда больше. То есть покушать, там какое-то, не знаю там, э, у нас есть курт и и что-то такое, ну, для тебя это больше, наверно, как брынза будет. Э, ну, для именно славянской да. Для славянских людей очень похоже, но именно такой сыр, поэтому можно что-то такое прям, м, попробовать такое, когда ты далеко очень, прям з запоминается. Даже если на родине я бы вообще никогда этого не кушал, конечно же. А. Мгм.
Ага. Так. Мгм. Ага. Окей. Это сыр такой. Да? Ага. Окей. Мгм. Потому что это такое что-то аутентичное, простое и так каждый день доступное, да?
Ну, конечно, да и не совсем самое вкусное, но даже если находишься там на границе, и, конечно, что угодно может прям понравиться. Ну и потом, конечно, мы мы, как вот такие <chuckles> добрые соседи, наверно, тоже стараемся, а, звать наших, ам, как бы сказать, соседей, которые вместе находятся. Это если мы делаем такой казах-парти, то мы обычно зовем, ну и у уз граждан там Узбекистана.
А, даже так? А. Мгм. То есть стараетесь вовлечь всех, ка с кем общаетесь, да?
Ну, типа да, там именно русскоязычных людей, их там, из Узбекистана, Кыргызстана, именно когда тоже, конечно, там. А, люди интересуются нашим праздником, и бывает, что украинцы, там, белорусы, русские тоже могут при прийти. Поэтому действительно такое, а не не столь <chuckles>
Мгм. О! Неплохо, у вас такая интернациональная вечеринка. Ха.
Да, вроде бы на название такое, что "Казахская вечеринка". Но мы стараемся всех звать и, как бы сказать, делиться своей культурой. <chuckles>
Да, казахская у вас казахская федерация образуется, да?
<chuckles> Ну, это такое, да, а как бы за это, м что-то прям, как. Ну, как солянка, короче, не идеальная. Прям как солянка. Да, конечно.
Ага. Ага, интересно. Вот. И тут солянка появилась, да. Интересно. Слушай, ну вот, э, это так больше о таких обычаях было и так далее. А скажи, а вот кухня ваша, кухня казахская. Ты вот что-то готовишь из того, что дома, например, для тебя родители готовили? Вот ш то, что тебе напоминает, возможно, о доме? И ты вот как-то тоже, возможно, ты кому-то даже советуешь это начать готовить и таким образом отчасти, а, сохраняешь и даже что-то распространяешь. Рецепты, имею в виду.
Окей. Хорошо. Мгм. Хорошо. Мгм. Окей. Ну, д да, есть такое. То есть определенно есть некоторые блюда, которые вот, я люблю. Это, возможно, м, солянка, как я сказал, и борщ тоже люблю готовить сам. А есть некоторые блюда, которые просто я готовлю, но я не умею это г готовить. То есть плов я очень плохо готовлю, поэтому если я хочу плова, то иду к своему другу из Узбекистана. Он просто такие пловы делает, прям вообще невозможно, да. <chuckles> Конечно, да. Ну, это, кстати, м, не национальная кухня Казахстана, поэтому, э это именно национальная кухня Узбекистана. Поэтому, скорее всего, у них намного, э, вкуснее это получается. То есть, мгм.
Мгм. Так. Мгм. Да. О, царь пловов! <chuckles> Хорош! Короче, вы обмениваетесь опытом, да. Ты ему делаешь свою национальную кухню, а он тебе свою, да. М.
Да. <laughs> Да, можно так делать. А и конечно, это, ну, так как у нас вообще в Казахстане там буквально с столько много людей. Там и СНГ раньше, ну вот в СНГ находимся, поэтому мне очень хочется, конечно, иногда оливье просто приготовить. И такие славянские блюда, определенно, вареники тоже <chuckles> люблю иногда, а, поделать с подругами. Э, и, ну, если честно вот, иногда вкусно выходит, иногда не особо. Поэтому если, м, прям хочется что-то вкусное <chuckles> ну, кстати, да, когда ты сам готовишь, то намного вкуснее получается. Ну или если лень, то можно просто там в рестораны пойти грузинские или там украинские, которые з рядом есть. Ж о там, конечно, достаточно еды, которая прям очень вкусная и вс напоминает, конечно, детство своё, что самое главное.
Мгм. Мгм. <chuckles> А главное, что вместе делаете и проводите время, да? Мгм. Мгм. Классно, слушай, ну, это круто! А скажи, пожалуйста, вот, а, ну, э, нация ваша точно богата на разные такие традиции очень, ну, которые испокон веков, так сказать, сохраняются. Скажи, пожалуйста, вот есть какие-то традиции, которые, ну, очень сложно перенести за границу, куда-то далеко? И вот всё-таки они предназначены для того, чтобы, э, держать их именно внутри страны, и празднуются они именно исконно там?
Мгм. Окей, да. Ну да, и конечно. Есть такое. То есть, а, легко, наверное, всё, что связано как-то с едой и гостеприимством, да. То есть просто приготовить там плов тот же или манты и позвать друзей- это всегда легко, это всегда успешное что-то. А, а вот, например, именно как-то, м, сажать вот людей за стол по старшинству, как это принято у нас. То есть, э, вот в начале именно сидят такие дети, а потом там именно их родители, потом уже к могут сесть именно дед, да. То есть это такое- с уважением чтобы было, но, скорее всего, это не особо поймут <chuckles> здесь. Поэтому мы не мы не стараемся это как-то, м, м, та показывать или там просить, чтобы люди так делали. Потому что здесь другая культура, и мы, конечно, стараемся адаптироваться на это. Но для них это было бы, конечно, вот странно как-то и, возможно, даже как несправедливо, да. "Почему я должен там сидеть?" Ну, типа. М, мне нравится с, э а, таким, как бы сказать. У меня есть брат, м, а, ну, не совсем это брат, это сестра и муж сестры. То есть я прям очень люблю с ним общаться и сидеть вместе. Ну, всегда, когда свадьбы происходят, праздники, но мне приходится вот в разных местах сидеть с н с ним только потому что, ну, он намного старше меня. Поэтому да.
Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Так. Мгм. Ага, окей. И вот эта вот рассадка по старшинству, она постоянно вот так вот <chuckles> не дает рядом посидеть, да. Хм, окей.
Мгм. Хм. Конечно, да. Вот хочется, ну, мы ко потом, конечно, там киваем или там звуки издаем, что вот, давай пойдем там, перекур или там <chuckles> по поговорим о чем-то. Конечно. Это, конечно, пс мгм.
Мгм. Мгм, ну да. А скажи, пожалуйста, а вот эта вот рассадка по старшинству- это только когда дома находитесь, или это в целом везде принято, когда вот собирается какой-то коллектив и вот таким образом и идет рассадка?
Окей. Ам, ну, это вообще, если коллектив какой-то друзей, да, то скорее всего нет, я бы сказал, ну, окей.
Мгм. А если я, вот, несколько семей, например, собрались, вот, на встречу какую-то, или, там, вот, свадьба, ещё что-то, то там вот это всё сохраняется, да?
Хорошо. Определенно, то есть если несколько людей, то да, если свадьба, то, там, гости обычно находятся, м, как бы сказать, м, в конце, то есть потому что они более уважаемые, а, а чуть подальше, то есть потому что, ну, так принято. И, и, а если именно какой-то стол ты имеешь в виду, праздничный, то, а, вначале, то есть, а, когда ты входишь в комнату, то есть такое начало стола, то там сь а, конечно сидят, а, сами, как бы, хозяева дома, потому что это их дом, и они могут, там, что-то принести, часто, вот, выходить, ух уходить. То есть им нужно двигаться. Поэтому определенно, да. Да, именно так. И такой, самый уважаемый- это такой дедушка, наверное, гостей, который пришел, то он садится вот, м, под другой ва под конец, просто потому что он там, все смотрят на него. Если он что-то, там, говорит очень важное, или какие-то, а, ну не знаю, советы жизненные дает, то чтобы все слушали, могли смотреть на него. И, ну это так сложилось, то пэн понимаю, что у других культурах это скорее всего не получится, и, ну и не стоит. Просто, <chuckles> а, нам легче жить просто по обычаям, которые всем как-то удобны.
Мгм. М. Мгм. Так. Так. То есть они ближе к выходу стоят, да, получа э сидят, да? Мгм. Так. Мгм. Интересно. Мгм. Окей. И скажи, пожалуйста, вот есть ли какой-то обычай, по которому ты соскучился, и в котором ты, ну, не можешь участвовать, пока ты находишься за границей? Вот, может быть, есть какая-то такая традиция, в которую ты с детства был особенно вовлечен, и у тебя к ней, ну, особые впечатления и чувства?
Окей. Окей. Ну конечно, да, то есть, а, вот вспоминая обратно, м, Наурыз, то есть это, новый год именно, а, во время него мы всегда, вот, стараемся идти в, э, м, как бы сказать, родину, то е <chuckles> обычно это такое, деревня, которая находится, вот, очень далеко, и там, а, буквально наши такие, самые такие бабушки-дедушки, которые там, ну бабушки с нами живут в городе, а этот, уже такие дальние бабушки, я не знаю ка как именно описать. Но
Мгм. Так. Ага. Мгм. Так. Прабабушки, прадедушки, да, бро мгм.
да вот, э, дома именно, вот, прабабушек, где, вот, остались уже другие люди, э, и, ну, тоже родственники, то у них обычно бывает очень много, м, м, коней, конечно же, и мы от очень любим к кататься на конях, именно в начале весны. То есть это Казахстан- это конечно такая большая степь и некоторые. Регион, который я родился, там тоже очень, а, горная местность, поэтому очень приятно кататься на конях и очень соскучился конечно же, с одной стороны. И вообще, петь- тоже, там, национальные песни, ну, это не совсем сложно здесь, конечно, это получается. Но вообще вот вспоми а как-то, <chuckles> очень скучаю и ностальгируем, наверно, просто как он там заботится о тебе, более старшие люди в твоей семье, потому что просто не знаю, чувствуешь себя таким млад не совсем младенцем, но мальчиком, таким, которого все любят.
Ага. Так. Так. Мгм. Ничего себе! <chuckles> <laughs> Ага. Мгм. Да, слушай, ну конечно, да, классно, что удается, м, с сохранить традиции, даже находясь далеко, это это очень круто, поэтому спасибо тебе за то, что поделился, и буду рад ещё пообщаться.
Ага. Да, спасибо тебе, было интересно вспомнить всё это. Пока-пока!